Oi, tudo bem?
Tudo certo.
E aí te perguntar, tô querendo pedir um aumento, o que que você acha que hoje é o mais difícil de a gente conseguir negociar com nosso chefe para conseguir um aumento?
Nossa. <laughs> Pra mim isso é bem difícil, assim, eu vou ser bem sincera, eu tenho muita dificuldade, tipo de de pedir aumento em geral assim. Porque eu acho que eu tenho que ter tipo: "Ok, que que eu fiz de diferente pra merecer", sabe? Apesar de achar que saber que, às vezes é só porque você não está ganhando tanto quanto você deveria, <chuckles> tipo
Aham. Nunca está, essa é a realidade, né.
É então então, na empresa que eu trabalhei, uma das empresas, eh, tinha um negócio que era maior legal que tipo, você clicava lá e pedia para fazer revisão do seu salário.
Hum, entendi.
Você já viu isso?
Não.
Tá beleza. Seria mais ou menos assim, você clica e fala para o seu chefe, avalia o o quanto eu estou ganhando em relação às outras pessoas e veja se tipo, faz sentido eu a eu ganhar um aumento. Porque eu acredito que eu esteja ganhando menos.
Nossa interessante isso, porque assim, é bom que vai com a questão é: se você realmente faz todo o seu trabalho, você faz aquém, você faz todos os serviços e ainda mais nesse lugar, me mostrar tudo com os seus
<clears throat> É.
Todas as suas coisas que você faz, todos os seus trabalhos, todo o seu suas skills, eu acho muito interessante, porque vai comparar uma pessoa com a outra, falar: "Não, não faz sentido. Essa mesma pessoa que recebe "x" e essa "y". Então, eu acho que faz sentido o que ela está me pedindo." Agora, se você não faz metade que a outra pessoa faz também, né.
Aham. Sim. Não, então, tipo, você pode entrar cair em uma cilada, né.
Entendeu? Aí, a pessoa fala: "Nossa, você quer receber um aumento, porém, assim, olha isso daqui, ó, quantas pe essa pessoa que é o mesmo cargo, ó, olha o que ela executa e olha o que você executa."
Aham. Sim, tipo, comparando, na verdade você está ganhando mais, ou, tipo, né, sei lá. Eh, então, assim, você pode cair em uma cilada claro. Mas no caso eu usei essa ferramenta, porque um dos meus chefes anteriores me falou que meu salário estava estava com com defasado. É, estava defasado em relação às outras pessoas da mesma paygrade da mesma faixa salarial que eu. Então, ele meio que me deu um toque. Ele falou: "Mano, seu salário estava defasado. Pelo menos quando você estava comigo estava defasado. Eu acho difícil você ter recebido um aumento tão grande que já não está mais defasado. Vai atrás disso."
Déficit. Aham. Entendi. Entendi. É, realmente, assim, sei mais ou menos como é isso porque no meu caso o que que aconteceu foi, eu estava em um cargo e exeta executava, eh, funções do cargo acima, e tinha pessoas que era o cargo acima recebia mais que eu e não fazia as mesmas coisas que eu.
Aham. Sim. Putz, tá, entendi
Então, aí, tipo, quando eu peguei eu tinha todas todas as confirmações e falei assim: "Ó, eu preciso de aumento, por causa desses pontos. Olha, eu faço isso, isso, isso e isso, e essa próxima vaga acima de mim, ela pede que você faça isso, isso, isso e isso. Eu faço isso e um pouco mais." Então, eu meio que foi uma forma de eu pressionar, e deu certo, assim, no meu caso.
Sim. Tá. Aham. Sim. Tá. É, mas de fato é aquilo, né, eh, eu acho que a maior dificuldade, p pelo menos no meu caso, eu não sei no seu, é meio que criar mesmo um um caso, né, um business case pra provar, que nem você falou, tipo você tem que ter todos os argumentos, né?
Sim. Exatamente. Eu acho que, assim, a própria pandemia também fez você fazer muitas mudanças de como você pede aumento porque, eu acho
Eh Por que você acha isso?
Porque eu acho que hoje eu aceitaria ganhar um pouco menos e trabalhar de home office, do que ganhar muito a mais e ter que ir para a empresa.
Hã. Entendi, entendi o que você quis dizer.
Eu aceitaria fazer esse balanço, por estar em casa, ter o meu conforto e as horas que eu ganho no dia, né, assim, sem ganhar absurdamente muito tempo.
Aham. Sim, sim. Sim, a hora de deslocamento e tal, né?
Ainda mais no Brasil quando você igual eu eu gastava por dia, isso que eu era uma pessoa que morava relativamente perto, eu gastava, pelo menos de ida e vinda 2h horas por dia. Eu conheci gente que gastava 2, horas 4 horas por dia, ao todo, pra ir e vim.
Sim. Meu Deus do céu, eu não acredito. É muito tempo você pensar que você fica 4 horas do seu dia dentro do transporte. Tipo, né, no caso, no transporte público pelo menos você pode estar fazendo alguma coisa, né, lendo, sei lá. Agora, mesmo assim cara, é muito tempo.
Exatamente, e tirando assim, transtorno, eh, perigo ainda mais na época eu estava em São Paulo o perigo de andar por lá. Então, assim, eu acho que tudo influencia, sabe?
É bizarro. E perigo, exato. Aham. Sim, não é, isso isso é real, e você tá certo, assim, eu não tinha pensado nisso. Mas eu concordo realmente, na pandemia as coisas mudaram um pouco nesse sentido, porque a gente começou a valorizar outras coisas que a gente nem sabia que a gente podia ter acesso, né. Porque na pandemia a gente todo mundo foi obrigado a ficar home office, tudo bem, gente teve a época que a gente não pôde nem sair de casa e tal, até aí ok, mas depois que já começou a dar uma flexibilizada, eh, cara, eu podia ir malhar no meu almoço.
Exatamente. Exatamente.
Então assim, cara, isso era uma coisa que é que nem você falou, hoje em dia eu vou valorizar, mas na antes da pandemia eu nem sabia que eu podia ter isso.
Exatamente, eu acho que assim a pandemia veio para mudar o seu jeito de pensar tipo, vê espera, muitas vezes o o aumento que você pode receber às vezes nem é financeiro
<coughs> Exato.
é um aumento de qualidade de vida.
É, total, total.
Eh, às vezes e se compensa mais falar não, realmente se eu ficar mais tempo em casa, eu acho que compensa muito mais do que eu ganhar, digamos assim, eh, muitas vezes R$300,00, R$400,00 reais, só que se for pensar, sua segurança, uma coisa que acontece, você gasta o triplo.
Tem. É. Fez. É e que tipo, meno dependendo pode até, tipo, atentar a sua vida, né, então, assim, tem algumas coisas que não são nem pagas, né, que não não tem nem dinheiro que que pague. Então, com certeza, assim, acho que você pegou um ponto bem bem específico mesmo em relação a isso e eu e eu concordo. Eh, isso é um outro tipo de barganha, né, que a gente tem que foi que veio depois da pandemia, digamos assim.
Aham. Sim, não, completamente eu acho que, assim, na hora que você hoje vai negociar, eu acho que isso eleva muito e isso enquanto eu falo, porque tive algumas pessoas no meu no meu antigo serviço que era exatamente isso, elas: "Ah, mas aqui o meu chefe, ah, mas o salário é duas vezes maior que o do mercado." Eu fala: "Então, porém o do mercado" exatamente, "Porém o do mercado ele me paga menos, porém, é home office, eu posso fazer meu trabalho de casa." E aí tem pessoas igual, eh, essa pessoa em específico que ele trabalhava, o que que acontece. Ele, todas atualizações ele trabalhava com Power BI fazendo atualização então era muito mais fácil você trabalhar no período da noite
Ah, não é isso que eu estou procurando. Aham. Sim. Sim, totalmente. Hã. Aham. Ah, entendi.
porque ninguém estava online do que durante o dia, porque durante o dia, ele falava: "Eu ia para o escritório, sentava e nada acontecia, porque eu não podia mexer nas bases."
Entendi, sim. Hum, eh, entendi, entendi. E além disso, também, nossa, eu sofria muito isso na época que eu tinha que trabalhar 100% remoto. Cara, é f difícil porque as pessoas às vezes elas veem você sentada na sua cadeira, e aí elas te chamam. Tipo, às vezes, elas conseguiriam resolver sozinha, tipo, quando ela hoje em dia as pessoas resolvem muito mais as coisas sozinhas, mas na época que você está lá presencial, as pessoas te veem, o tempo todo elas chamam, claro, tem pontos positivos em relação a isso, mas em relação à entrega, eu entrego muito mais em remoto do que presencial. Eu.
Exatamente. Sim. Totalmente. Sim, sim. Eu acho que, assim, isso são pontos para você demonstrar para pedir um aumento, eu acho que fala "Olha"
Sim, sim.
"por mais que eu estou em casa, olha o tanto de serviço que eu entrego." Foi o que aconteceu no meu caso que eu estava falando anteriormente. Olha o tanto de serviço de entrego, olha a qualidade do meu serviço, por quê? Aqui eu consigo pegar, focar no meu serviço e fazer o que tem que ser feito.
Aham. sim. Uhum.
Agora no trabalho toda hora: "Ah, uma reunião". Às vezes umas reuniões inúteis, assim, uma reunião que não vai te levar a lugar nenhum e não tem nada a ver com o caso que você tá.
Aham. Sim, só que você tem que ir porque tem que, né.
Exatamente. Então, assim, falei: "Olha, eu eu a eu quero esse home office e acei e, assim, eu acho válido um aumento, por quê? Eu consigo entregar, mas eu trabalhando melhor, a empresa ganha mais, então assim, não é o meu lucro só que vocês só não é o meu valor que vocês estão aumentando. Vocês estão falando o valor da empresa também".
Sim, total. Sim. Sim, sim, totalmente. E e aí nesse ponto, eh, eu acho que a a empresa também poderia ter algumas ferramentas pra facilitar essa conversa, né, eh, sei lá, uma opinião. E eu acho que essa ferramenta que eu falei no começo da nossa conversa, é uma ferramenta legal, né, pelo menos pra iniciar o o papo, né. Mesmo que a resposta seja: "Não, você não vai receber um aumento", mas pelo menos você sabe. "Tá, por que que eu não vou receber? Qual é a minha diferença em relação às pessoas da mesma faixa salarial que eu? O que eu tenho que fazer mais pra eu conseguir ser apta a ganhar um emprego?". Eh, en a ganhar um emprego não, desculpa, a ganhar um aumento.
Exatamente.
Então, eu acho legal. O que você acha dessa ferramenta, cara? Eu achei essa ferramen eu acho essa ferramenta interessante.
Hã. Achei sensacional, eu acho sensacional, porque assim Isso até para o chefe é uma coisa boa, tipo, ele pode fazer o quê? Falar assim: "Como você está me pedindo isso? Olha aqui as suas skin, skin do cara que você está comparando."
Aham. Aham, aham. Sim.
Então acho que é totalmente válido, assim, ele quebra aquele paradigma de, tipo, sentar e conversar e criar uma historinha de porque sim, porque não.
Sim, sim. Não, eu concordo totalmente, essa ferramenta me ajudou bastante nessa época, claro, o meu chefe anterior ter me dado a dica, também fez eu parar p ra pensar, né. Porque eu estava lá sentado na minha cadeira normal, se ele nunca tivesse falado eu teria ficado recebendo o que eu estava recebendo e tudo bem. Eh, e felizona, <laughs> mas a dica foi importante, mas hoje me faz pe me faz lembrar muito mais disso sabe que, tipo, pensar que eu que eu tenho a opção de de avaliar isso, sabe. E e aí no sentido de, tipo, o o meu chefe ter me falado isso me ajudou muito, porque eu fui lá, usei a ferramenta, então, eu eu, né, fiz toda a avaliação que tinham uma série de perguntas que eu tinha que responder, relacionado à coisa que você entrega, à sua comparação com outras pessoas, o que que você acha que você faz de diferencial e tal. Eh, então, claro você responde um um questionário.
Sim.
Eh, mas, aí depois, eh, no final, acabei tendo uma uma resposta positiva, né, que foi exatamente essa que o meu salário estava defasado, em relação aos outros. Então, o
É, realmente, aí não tem jeito, né, tipo Se você olha, você tem todas
Aham.
tudo na mão, todos os se o que você faz, do jeito que faz: "Olha, eu faço tudo isso. O salário da área tá isso." Eu acho que eu acho que não tem muito o que o chefe fazer, sabe. Isso eu falo porque, todas as vezes a maioria das vezes, que eu subi de cargo ou algo do tipo foi por isso, tipo: "Eu tenho na mão aqui, ó, ou você aumenta meu salário nesse cargo ou você me dá o próximo cargo. porque, aqui, essas são isso é tudo que eu faço."
Uhum. É. Certo. É. É, é.
Então, isso entra no perfil de tudo que precisa ser feito. Então, assim, agora tá na sua mão.
Sim. E ne e nesse meu caso que que eu estava te falando, uma coisa interessante foi que eu tentei antes, é, conseguir uma uma promoção, para conseguir o aumento, né, porque eu estava precisando dis de dinheiro. Eh, e aí, a resposta que eu obtive foi: "Não, a gente não tem essa posição para te promover agora. A gente não tem essa posição aberta e tal. Então, não tem muito o que fazer." Mas, eh, depois aí aí, depois, tipo, meu outro chefe te te ter me falado isso foi legal porque, tipo, aí ele me falou: "Cara, eh, você tem você merece ganhar mais. Você você seu seu salário está defasado, então, basicamente, tipo, vai atrás disso." E eu consegui aumentar meu salário na mesma posição, sem eu ter que, né, passar por essa questão de de tudo lá. Então, é muito louco, assim, foi foi foi uma coisa que eu achei bem importante para eu conseguir, realmente, ganhar meu sa meu aumento naquele momento. E, hoje em dia, é uma ferramenta que eu que eu tenho lá e que eu eu eu lei agora eu sei que eu posso usar, sabe.
Uhum. Uhum. É, completamente, e assim, e vale a pena. E, você tem como justificar o porquê, né, você tendo essa ferramenta, porque aí, também, entra dentro daquilo. Você consegue se comparar à pessoa e mostrar tudo, né?
Aham. É, exatamente essa.
Então É, então é isso. Porque eu acho que a gente precisa de mais ferramentas, assim, hoje em dia realmente, por causa que
É. É, então, que facilitam um iniciar a conversa, né?
Exatamente, porque é um pouco chato você chegar e falar direto, assim: "Ah, eu quero um aumento".
Aham. Nossa!
Sabe, tipo, eu eu fiquei sabendo que outra pessoa ganha "x" e eu quero ganhar o mesmo
É. Não, é bizarro, assim.
sabe? É é meio chato, então tudo tem esse tem que saber balancear, e eu acho que essa essa ferramenta é especial para isso porque, assim, ela te dá totalmente a abertura para isso, né?
É. Aham, total, total! Eu acho que pra pra iniciar o assunto, é uma ferramenta excepcional. Mas, legal Jo João, obrigada! Acho que foi bem interessante a nossa troca, nesse sentido. Foi legal conhecer um pouco mais essa parte profissional. Eh, e é isso.
Foi sim. Muito obrigado, aí, pela conversa também, e a gente volta a se falar mais, assim que a gente conseguir. Vamos organizar, e eu vou pesquisar mais essa ferramenta que você me falou.
Tá bom! Legal, pesquisa sim!
Até mais, tchau tchau.
Até, tchau tchau.